<laughs>
Heeh. Jadi, celananya banyak kantong, terus agak agak naik ke perut ya kayak Jojon gitu kan. Terus, eee, nutupin mata kaki kayak orang, mmm, yang paham agama, tapi saat itu aku memang belum paham, jadi cingkranglah bahasanya. Karena dikasih tahu dari situ, "Oh, iya, gitu ya?" Terus aku ingat-ingat, "Oh, pantesan aja teman-teman di sekolah aku tuh s lebih sering ngecengin aku, ngeledekin aku." Sampai aku enggak, sampai aku titik emosinya, kalau mereka udah ngeledekin orang tua aku, aku emosi. Berantem itu aku pernah di sekolah, gitu. "Oh, mungkin karena itu kali ya, aku di, apa namanya, diledekin." Karena penampilan aku tuh ternyata jadi orang cupu. Jadi, bisa jadi bahan, apa namanya? Kalau sekarang kan udah dewasa ya. Nah, betul, Kak! Amit-amit ya gitu ya. Jadi, bisa jadi ke arah situ ternyata, jadi aku langsung dikasih tahu.
Heeh. Heeh. Heeh. Iya iya. Heeh. Iya iya iya iya. <sniffs> <chuckles> Je Iya. Buli? <chuckles> Heeh heeh. Oh. Tapi Kakak nggak sadar ya, waktu itu ya? Penampilannya seperti itu nggak sadar ya? Oh, dianggap normal ya, buat Kakak biasa aja, gitu ya?
Gak sadar, Kak! Na aku juga Iya. Ja berangkat dari rumah tuh, yang dandanin memang papa ama mama aku, jadi, mereka mungkin gak gak gak, apa namanya, gak ngasih tau hal yang seperti itu gitu loh.
Hmm. Ya ya ya ya. Ya, akhirnya, setelah itu dikasih tahu terus Kakak mau berubah, gitu ya?
Jadi aku tahunya justru dari si Iya, terus, eee, "Oh, ya, gitu ya? Terus, eee, terus aku harus gimana dong?" Ya udah dikasih tahu nih, terus terang, "Kamu pakai celana jangan yang kayak gitu. Cari yang yang kantongnya secukupnyalah, gitu. Ini kamu ini kamu kantong kayak TNI," katanya gitu, "mau bawa banyak persediaan." <chuckles>
Mmm. Hmm. <laughs> Kan depan, en apa, atas, bawah, belakang. <chuckles> Iya ya. <sniffs> Mhm, iya, makanya tuh. <chuckles> Oke, buat apa aja itu? <chuckles>
Terus Iya! Jadi, depan ada 4, belakang ada 4 gitu loh, kan aneh. Saat aku pikir sekarang, "Kok aku bisa ya dulu kayak gitu ya?" Aku agak malu juga sih, curhat sekarang, <chuckles> tapi emang begitu. Jadi ya maksudnya, "Pertama, dari penampilan kelihatan cupu," katanya gitu. Cuman cuman apa ya namanya, nggak tahu ya. Eee, menurut aku, itu ngubah hidup aku, coba kalau terus-terusan aku begitu. Pasti aku terus-terusan diledek, terus-terusan jadi bahan, eee, ejekan mungkin, eee, tingkat parahnya bisa jadi ke pembulian, gitu, jadi itu
<chuckles> Hmm hmm. Iya. Hmm. Hmm hmm. Iya. Bagusnya ya, ngasih ada apa ya, ngasih tahu gitu kan, karena kan, eee, kadang-kadang, eee, orang lain menilai seseorang itu dipikirnya, seseorang itu udah tahu harus gimana, padahal belum tentu ya. Kayak Kakak tadi kan nggak sadar ya, kalau, eee, penampilannya itu ternyata dinilai orang itu seperti itu, ya nggak sih?
Mmm.

Eee, waktu itu waktu masih zamannya aku SMA kelas 1 itu, kita kan mal aku masih alay-alaynya, gitu ya, namanya masih SMA jadi ada SMS masuk dulu pakainya SMS. SMS masuk itu, eee, masih sering ada SMS nyasar masuk, gitu ya. Nah, terus nggak tahu kenapa, SMS yang kali ini aku layanin gitu, <chuckles> aku layanin, bales, "Hai, lagi apa?" gitu-gitu. Aku aku dulu masih masih aku bales, sampai akhirnya ketemu, eee, ternyata dia seorang perempuan, gitu ya, tapi ternyata dia bukan, eee, masih masih teman dari istri aku, bukan istri akunya nih, masih teman dari nah, terus nggak tahu kenapa, temennya aku itu ngasih nomor aku ke dia, gitu loh, dari mana dulu adalah i istri aku yang yang jad jadi pacar aku jadi ngasih ngasih ke dia gitu, karena ternyata, eee, dia pun udah punya pacar takut ketahuan, jadi dikasih lah ke istri aku. Kat katakanlah inisialnya si S, ya Kasihlah ke S, terus jadi aku kontakannya sama dia ternyata, kontak-kontakkannya sama dia, kontakan sama dia, sampai ujungnya aku memberanikan diri ketemuan dan, eee, ternyata enggak jauh, gitu loh, dari sekolahan aku enggak jauh, jadi aku memberanikan diri ketemuan, habis itu, eee, pertemuan aku juga jadi ngerasa gimana ya, eee, aku jadi orang seperti orang yang kayak berani banget, gitu loh, main ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya, gitu. Ya, kan itu emang <chuckles> ya maksudnya heeh, tapi memang ketemunya cuman pengen main aja, gitu, sebagai teman, jadi aku juga kayak nggak ada bawaan beban berat gitu, nggak ada, jadi orang tua orang tua dari istri aku dulu, eh, ca calon istri itu juga ya, welcome-welcome aja kalau memang teman, gitu kan. Nah, di situ aku ternyata dapat banyak masukan, rupanya langsung dapat banyak masukan, bahwasanya dari penampilan dari penampilan yang pertama.
Mhm, mhm. Oke. Heeh. Oh, gitu, mhm mhm. Oh. Oh, ya, mhm. Heeh, mhm. Oh. <chuckles> Mhm. Mmm, gitu. Mhm. Oh, wah, langsung? Pertama itu? Oh, ya ya. Heeh, heeh. Mhm. Dari? Oh, oke, mhm.
Dari penampilan aku ternyata, eee, tapi ini enggak langsung di hari H ya, jadi di H plus satunya, si S ini cerita sama aku lewat teleponan, kita kan masih teleponan malam, masih teleponan alay nemenin tidur segala macam, terus cerita, gitu ya, "Oh, iya, tadi orang tuaku sebetulnya mau ngobrol sama kamu, cuman karena pertama kali baru ketemu nggak enak, jadi dia ngomong lewat aku." Intinya, eee, penampilan aku itu terkesan cupu ternyata.
Ya, mhm. <chuckles> Ya. Mhm.